Yes, kasi sa sobrang famous niya 'di ba sa pagta-tattoo 'di ba? Kaya parang halos kasi lahat ng mga kakilala ko na gustong pumuntang Ifugao gustong magpa-tattoo kasi siyempre 'di ba, habang nabubuhay pa si Whang Od, at the same time parang ano lang minimalist lang na tattoo lang, parang gano'n, ah, experience lang. Mm.
Opo. Ano Opo. <chuckles> Oo. Si ano po ang nag-feature dito si Erwan Heussaff. May vlog po siya na fineature niya ang dito sa part ng Ifugao.
Ay okey, siya yung pinakauna? Mm. Ah, okey si Erwan pala, mm.
Opo. Opo, pinakita po niya yung ano, yung, um, native na fish dito, na dito lang matatagpuan.
Culture? Hmm, okey, okey. Saan sa Ifugao? Mm, ay oo nga pala kasi chef pala siya 'di ba sa vlog niya? Mm, chef. Yes, mm. Pe pero ano ba, ah, ito ba mga susunod na bakasyon or next year, or this year may mga plano ba kayong magbakasyon ulit sa ibang lugar? Mm.
Opo, 'yun. Opo, 'yun niluto din niya, ganyan-ganyan. Oo, yun nga. Um, ano po parang ngayon po wala pa po kaming naiisip pero plano po naming bumalik ulit do'n para maligo po ng mas matagal.
Ay, okey. Ah, okey dip ano na siguro mga 3 days and 2 nights na 'di ba mas maganda.
Ah, oo. Sana. <chuckles> 'Tsaka malibot na din yung buong lugar.
Oo, oo. Yes, tama. Mm.
Oo, kasi maganda ang klima, malamig siya. Parang Baguio feels.
'Tsaka talagang ano talaga parang nature, 'di ba? Nature. Mm. O, okey parang Baguio din pala ano kasi parang siyempre paakyat din pala, mm. Ayun.
Oo, maraming pine trees. Oo, oo. Mm. Kayo po ano po ang ano plano niyo sa mga susunod na bakasyon?

Ah, actually, matatawa ka dito, ano, hindi naman sa ano ha, parang, "Uy, ang gwapo mo naman." hindi naman sa ganun ha. Kasi may ano kasi sakin, may nagcha-chat sak kasi sakin last year. Ah, taga-Dubai siya, ang sabi niya sakin, type nya daw ako. So, from Dubai, pero ahead siya sakin, eh, pero taga-dito din siya sa Bicol. Sabi niya sakin, ano, "Uy"
Ah, opo. Mm. Wow. <chuckles> Opo. Hmm, kakilala niyo na po dati?
Hindi pa, sa chat lang, chat lang kami, pero nag-vi-video call na kami, tapos sabi niya sakin, "Uy, ano, ah, gusto kitang makasama, ah, naghahanap ako ng plus one ko. Pili ka, sa'n mo gusto pumunta, Boracay ba or Palawan?" Sabi ko, "Parang medyo malapit sa katotohanan yung Palawan," sabi ko, "dun nalang ako." Sabi ko, akala ko nagjo-joke lang siya, after 1 week, "Oh, eto ti tick ticket natin. Paalam ka na diyan sa sa inyo, one week tayo dun." Sabi ko, "Ala!" sabi ko, "Kung iisipin mo yung gastos, wag kang mag-alala. All expense paid ko."
Ah, okey. Opo. Mm. <chuckles> Opo. Mm. Ay, ang ga Wow, naku, one one in a million years. <chuckles>
Yan, ayun as in lawal libre talaga lahat. Yes, sobrang ano talaga, sabi ko, "Hala!" may tao talagang ano, or may babae pala talagang handang mag-effort ng ganun ano, na sa taong gusto nila, di ba? Mm.
<chuckles> Opo. Mm. Sa'n po kayo nagkakilala?
Sa Facebook lang din, actually nag-usap lang kami ng 5 months, ayon. Sa 'yo ba
Ah, okey. Pero parehas ko kayong Bicolano, Bicolana? Hmm.
Yes, parehas kami Bicolano, pero ngayon working kasi sya sa abroad, sa Dubai. Nurse siya dun sa Dubai, mm.
Opo. Wow naman. Pero may mga ano pa po kayo kasama, maliban po sa inyong dalawa, ganyan? Ay, oo, talagang ano oo. Get to know.
Yeah. Kaming dalawa lang. Kaming dala kaya medyo awkward lang din, kasi syempre yung first meet kasi namin sa airport, yun na yung first meet namin. Kaya medyo nag-a-adjust pa, syempre, di ba, isang room kami. Syempre, di naman kami couple, eh, di ba, tapos syempre, picture-picture kami, kaya medyo awkward siya nang kaunti, mm. Yes.
Mm. Opo. <chuckles> Mm. Ang galing naman, na parang free lahat yung ano, yung very nice na ano, vacation nyo.
Mm. Yes, sobra, sobra, mm. Pero ano, ah, mabalik tayo dun sa ano, sa pinuntahan niyo dun sa Ifugao Reg ano place. Ah, sino ba yu ah, sino ba yung mga kasama mo dun, that time?
Mm. Opo. Ah, kasama ko po yung ano, family po ng asawa ko.

Actually, ano, eh, al al ang alam mo parang ano, eh, paglapag pa lang namin sa Puerto Princesa, eh, siyempre, 5 hours pa kasi papuntang El Nido. So, parang dun pa lang, eh, parang, panalo na ako, eh, parang yung mangyari dun sa El Nido, parang bonus na lang, eh, di ba? Sabi ko, makakapunta ako dito sa Palawan na ano, parang siyempre wala akong kapera-pera last year, eh, kasi siyempre kaka-fresh graduate pa lang ako, gano'n. Tapos ayun, sobrang happy lang ako na nakapunta ako sa place na 'yon. Ang dami naming ginawa, nakipag-ano kami, nakipag ang hindi ko talaga makakalimutan, eto, yung hindi ko makakalimutan kasi di ba, paglapag namin ng Palaw ah, Palawan, naghanap kami ng makakain kasi lunch na. Tapos pu pinunta may pinuntahan kaming unli-fries, unli-chicken, unli lahat, unli-rice, unli-ice cream, unli-soft drinks, lahat unli. Tapos binigyan lang kami ng parang gloves, sabi ko, "Ate, wala po ba kayong spoon and fork?" Sabi po, "Ay wala po, gloves lang kami." Tapos nakita nam nakita ko yung mga kasama ko, lahat dahil mga ibang table, puro talaga nagkakamay. Di ang ginawa ko, pumunta ako sa 7-Eleven, bumili ako ng spoon and fork, 'di pinagtinginan kaming dalawa do'n.
Opo. Oh. Opo. Mm. Opo. Ah, sige. Mm. Opo. Oo. Mm. <laughs> Opo. Hmm, yun po talaga. <laughs>
Kasi hindi kami ma di naman sa ano, di naman sa sobrang rich kid ako or siya, di kami komportable na magkamay. Hindi po kami sanay po. Yes po. Yun, yun lang nakakatawa, di ko makakalimutan.
Mm. Ah, hindi po kayo nasanay na magkamay talaga. Oo. Oo, kasi kapag <chuckles> 'pag nasanay ka kasi talaga na spoon and fork lagi gamit mo 'pag kumakain, parang ano na din oo, yun. Eh, ah, parang ano, naging ano kayo, apple of the eye nung mga kumakain do'n.
Yes po. Mm. <chuckles> <chuckles> Oo, nga, eh, tumatawa nga sila, eh, na parang ano lang, palihim lang, kasi siyempre, "Mga taga-saan kaya ito?" Mga ganun ba, "Taga-saan kaya ito?" Ayon. Oo.
<chuckles> <chuckles> Oo, nga. Ep ano naman po, kamusta naman po kayo nung kasama niyo, bagong friend po ninyo?
Mm. Ah, okey naman. Actually hindi na kami nag-uusap ngayon, eh, pero sobrang ano, eh, hindi na kami nag-uusap kasi meron na siyang boyfriend ngayon, mm. Kasi parang after kasi nung ano namin, trip namin, tinanong niya kasi ako na ano, kung may pag-asa daw siya. Parang baliktad na ang mundo 'no? Parang baliktad na. Sabi, ah, sabi ko a ano sa triny ko naman kako na ano, pero parang wala talagang spark, gano'n. Brownout, brownout, brownout. Tapos ano, yun sabi niya "Oh, sige nga ya ano, Let's be friends na lang. gano'n." At least nag-effort ako kung yu kung yung kaya ko, gano'n. Yes.
Ay! Oh, kaya. Oo. <laughs> Ay <chuckles> Mm. Brownout kayo. <laughs> Oo, ah! Opo, mm. Naku, ang ano naman po niya, parang nakakabilib naman po siya, kasi parang kakaunti na lang din yung mga babae na kaya talagang sabihin kung ano yung nararamdaman nila. Kasi, di ba, parang ano sa kultura kasi natin, parang kapag ikaw yung unang nagsabi ng gusto mo yung isang lalaki, parang nakakahiya siya.
Mm. Tama, tama. Conservative. Mm.

<laughs> Yes, tama.
Oo, pero ano kasi ngayon, eh, wala ka namang malalabag na prinsipyo kung gagawin mo 'yun. Okey lang din naman. Pero nakaka-amaze din siya.
Mm. Yes, yung kumbaga yung pride niya 'di ba parang nilunok niya nalang, eh, parang gano'n.
Oo, naku ang haba po ng hair niyo. <laughs>
<laughs> Grabe hindi naman ano lang nagkataon lang siguro nagkataon, oo. Pero mm, yes po, pero ikaw ba mayro'n ka bang ano, unforgettable experience din? So do'n sa falls na 'yun or sa place na 'yun? Mm.
Ah, nakaka pero nakakatuwa. Um, siguro ang pinaka-unforgettable experience ko din, ano before kasi yung araw na 'yun umulan siya ng malakas. Malakas na ulan before kami pumunta tapos, ah, 'di nung araw na 'yun nung pupunta na kami ala nagka-landslide landslide.
Mm. Mm. Oo. Hmm, mm.
Do'n sa dadaanan namin papunta do'n, daming bato do'n sa kalsada talaga. Kaya alam niyo pong ginawa namin, talagang pinush talaga namin pumunta. Ano bin yung mga bato-bato na naipagitna sa daan pinagilid, para makadaan yung sasakyan, opo.
Oo. Wow! Pinagilid na lang. Siyempre kasi 'di wala ng atrasan 'di ba, wala nang atrasan yan, eh. Mm.
Oo, kasi ano ilang hours yung trinavel din parang, ah, 3 hours.
Ah, matagal ah, from Isabela to Ifugao 3 hours 'yun, by land? Okey, matagal din pala siya ano, mm.
Oo. Opo, 3 hours by land. Opo, matagal din siya tapos puro ano, puro po paakyat, kasi ang Ifugao po is mabun bundok na po siya. Opo kaya prone ang landslide.
Ah. Ah, okey, okey, mm. Ah, okey, okey, ay taga do'n ba si ano yung parang nagta-tattoo nung ano taga do'n ba siya?
Oo, 'yun. Ah, ano po siya, um, Cordilera po siya si Apo Whang-Od, opo.
Oo, si Whang-Od 'yon. Ay Cordillera, 'di ba pero 'di ba Ifugao area din 'yun, mm?
Ano po, noong unang mga panahon po, mga unang taon, ang Cordillera at Ifugao ay iisang ano lang po siya. Pero parang may hindi ko alam kung governor or something gano'n hinati po niya.
Mm. Mm. Yes, tama. Mm. Ah, okey-okey. Mm.
Opo, kaya naging magkahiwalay na sila na province.
Ah, kaya pala. 'Yun kasi ang unang, um pumasok sa isip ko, eh, si Whang-Od agad 'pag Ifugao, mm.
Mm. Opo. <chuckles> Ah, nap napapanood niyo po siya?

Mm.
Kaya sobrang nakakaakit siya na ano maligo, ganiyan. Opo, kayo po ba may bakasyon din kayo nitong nakaraan?
Wow, mm, mm, s so yes po? Actually matagal na actually nung February lang, eh, pumunta kasi kami ng El Nido Palawan. Yes, yes, 1 1 yan sa mga dream destination ko at pagpunta ko talaga sabi ko, "Lahat ng puwede kong gawin dito, gagawin ko." At nakaka-inlove ta lang place, nung mga cave, nung s mga seafoods, ng mga tao. Tapos sobrang ano din, eh, sobrang ano din napaka overwhelmed din ako na 1 ako sa mga pinalad na makapunta dun sa place na yun. Mm. Yes, sobra.
Wow. Opo. Mm. Opo. Oo nga, ang ganda din po dun, ang ganda rin ng water nila. Na an opo, ano pong mga ginawa niyo nag, ah, caving ganiyan?
Mm, blue na blue talaga, mm. Ac actually ano, eh, ah, yung unang ano namin sa 1 week namin dun siyempre yung una sh ay hindi na siguro mawawala yung pagbili ng mga pasalubong, yung ib yung ano naman is parang mag-aano gala lang sa within the city. Tapos nag-zipline kami, nag-island hopping kami, tapos nag kumain kami ng mga seafood tapos pumunta kami sa mga lagoon, mga kuweba, tapos nag-swimming na din at snorkeling yun lang, mm. Andami sobrang, ang ganda.
Opo. Oo. Wow. Mm. Ah, ang galing, naku ang haba po nung bakasyon niyo kami kasi 1 day lang yun kaya hind oo, hindi namin nasulit ng todo-todo. <chuckles>
Ah, wan ah, balikan lang pala ano mm. Yun oo.
Oo, pero sino pong kasama niyo?